Şimdi benim bir, eee, derdim var. Bak, bu gerçekten dert bence. Sana anlatayım, eee, ne olursun bana da, hani, bununla ilgili bir şeyler söyle, eee, çünkü ben bir göçmenim. Fransa'da yaşıyorum. Eee, işte yılda 1 kere anca Türkiye'ye gidebiliyoruz. Eee, onda da giderken ona hediye al, buna hediye al, şuna hediye al derken, derken, gerçekten daha gitmeden bütçem, eee, çok ciddi sıkıntıya giriyor. Eee, gözüm de görmüyor, gözüm kararıyor sanki, biliyor musun, böyle, eee, gideceğim zaman hediye alırken. Eee, her şeyi almak istiyorum, her şeyi götürmek istiyorum. Ama benim böyle bir kazancım da yok. Hani olsa, eee, tamam ama olmadığı için çok zorlanıyorum. Emm, yani ne kadar? Mesela geçen yıl giderken, eee, valiz mecburen ek valiz almak zorunda kaldım, eee, o kadar bak, o kadar. Çünkü, eee, 1 valizin içi takribî 25 hediye paketi falan vardı.
Evet. Tabii. Anladım. E, tabii. Ya. Öyle mi? Öyle mi?
Bu ama yani bu. Bir de bak daha saçma bir şey söyleyeyim, ben bu hediye paketlerini, eee, Adana'ya gidip Adana'dan da sonra insanların olduğu yerlere kargoladım.
Ay, gerçekten yorucu bir süreç gibi duruyor bu. Ya, şeyi merak ettim sen gittiğinde tanıdığın herkese hediye alıyor musun? Ya kimleri alıyorsun? 25 hediye çok geldi bana açıkçası, yani.
Masrafa bakar mısın? Çok. Çok. Imm, bı şöyle, eee, şimdi biz bizim Türkiye'deyken bir müzik okulumuz vardı ve bu müzik okuluyla birlikte bizim çevremiz aşırı genişledi, 15 yıl sürdü bir de. Eee, oraya gelen evlatlar büyüdüler, evlendiler, çocuk sahibi oldular, eee, hepsi benim kardeşim oldu, eee, ben tabii ister istemez "Ay, çocuğu olmuş, hediye alayım. Ay, evlenmişler, hediye alayım. Ay, yeni eve taşınmışlar, hediye alayım." gibi. Bir döngünün içine girdim ama bunun ne kadar yorucu olduğunu tahmin edersin, eşim de yazık
Hımm. Evet.
“Canım, bizi ne kadar zorladığının farkında mısın?“ dedi. O kadar üzüldüm ki.
Ya.
Evet.
Yani, evet, öyle bir şey söylediyse eşin aslında, ııı, birazcık bu senin için üzücü olabilir. Iıı, tabii belki haklı da olabilir. Ya, şeyi de merak ediyorum: Yani, sen ne kadar bütçe ayırıyorsun bu hediyeye? Yani, ııı, ve, hani, eee, şeyi de merak ediyorum: Herkese, böyle, aynı bütçeyle mi hediye alıyorsun, ııı, nasıl yapıyorsun? Yani, belki de, eee, aslında gerçi Türkiye'ye 1 kere gittiğini söyledin, hani, yılda. Hani, 1 kere gittiğinde, tabii, ama düşünsene, eee, her ay gittiğinde <chuckles> bu kadar hediye aldığını, yani, belki de bir araba parası bile çıkabilir. Ne kadar bütçe ayırıyorsun? Onu da merak ettim.
Haklı. Yok. Yılda 1 kere. Yo, yine. Tabii. Iıı, yani. Eee, bi şöyle, ya mesela bi bir çocuğu olan ar çocuklu, hani, eee, arkadaşlara emm, eğer küçük oyuncak bulabiliyorsan böyle Montessori falan, oyuncakları, hani, emm, yine, Türkiye'de çok pahalı ya öyle şeyler, eee, hani, ııı, Montessori'ye uygun böyle, eee, güzel ku kutular içinde, oy onlar da nasıl pahalı?
Evet, evet. Çok.
Ya, o da gereksiz. Şimdi şöyle, bu kadar çok alınca aslında, hani, €20 bile desen eee, hepsini toplayınca çok paraya mal oluyor.
Imm.
Yani, eb hani, gerçekten zannedersem, eee, ba baştan itibaren bunu bir durdurmanın yolunu bulmalıyım. Eee, bir de geçen yıl yeğenlerime saatler falan aldım, götürdüm, o iyice şeydi, yani, iyice, ay, abarttım, yani, orada. Eee, çok mutlu oldular gerçi, ben de çok mutlu oldum. Eee be b bi bir yerde bir dur demem gerekiyor buna.
Hımm. Yani, aslında bence de, eee, çünkü ııı bu kadar çok, ııı, aslında, hediye alırsan, ııı, aslında, bir noktada, yani, eşin ne demiş: Hani, "Bizi çok zorluyorsun." Yani, kendin de kötü hissedersin, ııı, mesela. Ya, belki de şey yapsan, herkese eşit bir şey alsa Yani, örnek veriyorum, eee, yaşadığın yerle ilgili, ııı, bir magnet olabilir, hani, hem daha uygun fiyatlı. İlla, böyle çok pahalı bir şey almak da zorunda değilsin. Herkese böyle eşit bir şey alsan belki de senin için daha kolay olur. Hani, gidersin bir magnetçiye mesela bir, ııı, 20 tane magnet alırsın hem taşıması da kolay olur. Mesela anlattığın kadarıyla baga ekstra bagaj da almışsın. Bunların hepsi hem masraf hem, eee, zorluk senin için.
Tabii. E, ediyorum. Hıı. Değil mi? Tabii. Kesinlikle öyle. Yani, emm. Bi bir de yoruluyorum, o kadar yoruluyorum. Rüyama giriyor, biliyor musun, kâbus olarak görüyorum. Yetiştiremiyorum, işte, valizleri uçağa almıyorlar gibi böyle, o kadar çeşitli kâbuslar görüyorum ki bununla ilgili seyahat süresi yaklaşın Demek ki, eee, be beynim o kadar çok şey söylüyor ki bana, eee, gün içinde, sonra gece yattığımda onu kâbusa çeviriyor galiba. <chuckles>
Ya, tabii. Tabii ki. Yani, eee, aslında bir noktada etkilenmişsin, baksana. Uyurken bile bunu düşünüyorsun aslında. Öyle değil mi?
Tabii. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Bu bu arada, eee, magnet iyi fikir, çünkü kalıcı, eee, buzdolabına her gün mecburen bakılıyor. Eee, hani, her baktıklarında da beni hatırlarlar aslında. Nasıl da güzel olur. Eee, hani, b bir yanına da belki bir paket çikolata.
Evet. Tabii, tabii.
Eee, değil mi? 1 çikolata, 1 magnet, emm, bir de herkese a aynı şey, eee, hediye. Eee, ki düşünmememi de engeller bu arada, yani, en azından hani, eee, aklıma takılmaz. Eee, ona bunu aldım, buna bunu aldım, şuna şunu aldım. Ay, valla bence i iyi fikir, ya, magnet. O onu da turistik bir yer değil de daha uygun satan bir yer bulursam daha da iyi olur. <chuckles>
Hımm. Tabii. Evet. Ya, bir de Tabii, tabii. Mesela böyle Fransa'da yaşadığını söyledin. Hani, oradan aklıma geldi. Böyle Fransa'da bazı yerlerde, şey, var, eee, EuroShop'lar falan var, hani, uyguna satılan. Orada mesela işte örnek veriyorum magnet normalde, eee, bir dükkanda, eee, €5'ya satılıyorsa, bu EuroShop'larda işte €1'ya, €2'ya satılıyor. Eee, hani, öyle daha bütçeni de korumuş olursun.
Hımm. Doğru. Vay! Süpermiş. Eee, Euroshop dedin değil mi?
Evet, evet, evet.
Tamam ona bir bakayım ben. Eee, ben büyük bir şehirde yaşıyorum, büyük ihtimal burada vardır, ııı, de benim haberim yok yani büyük ihtimal ondan.
Hı hı. Olabilir. Şey de yapabilirsin, hani, Fransa deyince aklıma açıkçası direkt Paris geldi benim, eee, Paris deyince de Eyfel Kulesi. Ya, böyle, Eyfel Kulesi bibloları falan oluyor. Ya, bu arada, eee, şöyle bir tavsiye de vereceğim sana. İllaki şeyden almak zorunda değilsin. Eee, Fransa’dan almak zorunda değilsin. Yani karşı taraf bunu nereden aldığını bilmiyor sonuçta. Şey de yapabilirsin, yani, eee, bazı insanlar böyle yapıyor çünkü duymuştum, görmüştüm. O yüzden, eee, mesela internet sitesinden, işte, örnek veriyorum belki Çin’den alabiliyorlar, belki, işte, Amazon’dan alabiliyorlar. Oraya, böyle, mesela şey yazıyorlar, eee, işte, örnek veriyorum, yaşadığın yerin adını, işte, ve magnet yazıyorlar. Burada aslında o Euroshop dediğim yerler var ya, orada €1'ya satılıyor dedim. Aslında burada ¢50'e falan geliyor buradan alırsan. Evet, yani, buradan mesela, işte, örnek veriyorum, eee, yani, böyle, bir 20 tane alırsın. Eee, 20 tane alırsan bunun tabii kampanyalar, avantajları da oluyor, belki kargo parası ödemezsin vs. Bu internet sitelerinden alabilirsin, işte, mesela dedim ya, az önce, işte, Paris aklıma geldi Fransa deyince, Eyfel Kulesi aklıma geldi. Böyle, buradan mesela Eyfel Kuleli, eee, Kulesi temalı işte anahtarlıklar, eee, ondan sonra, işte, biblolar alabilirsin.
Evet. Doğru. Tabii. Doğru. Hı, anladım. Wow. Evet. İnanılmaz. Tabii. Hı hı. Tabii. Evet, e, metal olursa taşınabilir de, eee, kırılmaz en azından.
Böyle, şey E, tabii ki, yani. E, şimdi, iii, mesela Fransa’nın başka neleri vardı ünlü? İşte, peynirleri var, işte, şarapları var ama bunları tabii peynir süt ve süt ürün olduğu için vs. bunları götürmekte zorlanırsın. O yüzden, böyle, daha çok hediyelik, eee, eşyalar, eee, işte, anahtarlık vs. falan alırsan hem daha kolay taşırsın, eee, hem de senin için, eee, daha uygun fiyatla olabilir, yani. Bir de böyle toplu alacağın için. Bir de şey de güzel bu arada, hani, herkese eşit hediye almış oluyorsun. Hani, anlatabiliyor muyum? O da çok mantıklı. Hani, kimsenin gözü kalmıyor, yani.
Tabii. Aynen. Kesinlikle. Tabii. Kafam rahat eder. Tabii, kafam gerçekten rahat eder, eb en azından şey, eee, çünkü ben gittiğimde toplu da, eee, buluşuyoruz, eee, çünkü ben herkese tek tek vakit ayıramayacağım için, hani, bir mekân belirleniyor, orada hep birlikte buluşuyoruz, o zaman asıl hediye verme mevzusu orada sıkıntıya dönüşüyor.
Tabii. Hımm.
Eee, hani, bi birine aldığım diğerine o kadar doğru söylüyorsun ki eşit olduğunda, eee, iyi olacağını. Çünkü ben bunu yaşadım biliyorum, eee, hani, eğilip hediyeyi verirken ko koy çantanı eve gidince açarsın falan diyorum. Eee, hani
Evet. Hımm. Bak o yüzden bu da olabilir. Mesela şey de yapabilirsin kadınlara falan ya da erkeklere hediye alırken. Böyle Fransa’nın, eee, Fransız bereleri meşhur ya, böyle, ressamların falan halkın simgesi olan, hani, Fransız bereleri. Mesela herkese bu berelerden alabilirsin. Hem uygun fiyatlı hem de taşıması kolay, yani. Bere olduğu için, eee, böyle, bagajın bir kenarına. Evet, keyifli böyle eğlenceli bir şey olur, yani.
Tabii. Evet. Kesinlik çok da komik olur. Keyifli. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Eee, ama dediğin gibi, onun da uygun fiyatlısını bulmak lazım. Eee, bu arada, hani, dedin ya, emm, Çin'den de getirttirebilirsin, bence zaten normalde de aldığımız yerler Çin'den getiriyordur.
Tabii. E. Bence de, bana da öyle geliyor.
Değişen değişen bir şey yok yani. O yüzden, eee, o çok iyi bir fikir, hani, direkt kendimin alması çok daha iyi fikir bu konuda. Eee, iyi oldu ya, eee, beni yargılamadan da dinledin, teşekkür ederim. Eee, yani, gerçekten çünkü benim benle derdim, eee, ve, eee, bu derde az da olsa, eee, şu an, eee, şey, oldu kafam, eee, rahatladı. Çünkü gerçekten herkese aynı hediyeyi alıp ben bir daha aynı stresleri, eee, i yaşamak istemiyorum önceki gibi. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsın, çok sağ ol.
<chuckles> Ne demek. E, tabii ki. Ne demek, rica ederim. Yani, gerçekten ben de sana bu noktada yardımcı olduğuma çok sevindim. Eee, umarım bu sorununu, böyle, kısa sürede çözersin. Eee, bu noktada da, eee, rahatlarsın diye düşünüyorum.
Umarım. Umarım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Hoşça kal.
Sen de.